Son stati abbandonati, sì, dalle proprie famiglie, esa esa
Mh, sì, in qualche modo sì, si sentono comunque più soli e quindi non riescono a gestirsi.
Ehm, trascurati, tra Esatto, sì, sì, anche trascurati, emarginati. Esa
Mh-mh. Eh assolutamente sì. Ehm, <clears throat> ci sono più problemi, quindi comunque, mhmm, serve più attenzione anche a scuola. Senti, io ti ringrazio molto per questa conversazione, è stata molto interessante.
Va bene. Certo, chia Anch'io. Quest'argomento è stato molto interessante, molto utile. Ehm
<clears throat> A bene, a presto.